Ja, definitiv nicht. Also, selbst, äh, bei meinen Eltern war es auch immer so, die hatten 2 Klapphandy und dann irgendwann habe ich sie zum, äh, Smartphone konvertiert sozusagen, ne? Aber, äh, selbst heutzutage ist es auch so, du hattest vielleicht anfangs mal die Anfangsschwierigkeiten, dass dann immer so, keine Ahnung, 10.000.000 Fragen sind. „Was ist das? Warum leuchtet das hier und was ist dies und jenes?”, ne? Aber, äh, mittlerweile sind auch so wieder so die Sachen ja, keine Ahnung, die können ihren Tag auch nicht mehr ohne bestreiten, weil sie's die ganze Zeit nutzen und Ähnliches.
Ah, ja. Mhm. Ja. Oh Gott, ja. Ne.